Ha, bak, orada ne oldu biliyor musun? Mesela şey, eee, Japonya'da böyle inanılmaz ön yargılarımın acayip kırıldığı, kimsenin hiç kibirli olmadığını ve hayatın aşırı kolay olduğunu görünce; çünkü kendimle ilgili de ön yargım vardı. Nasıl yapacağım? O kadar uzun süre işte temiz bir yerde uyuyamazsam çok kötü olurum falan diyordum. Aynen. <chuckles> <coughs> Ölüyorum bu arada. Eee, çok pardon. Eee, sonra şöyle bir şey oldu, eee, Güney Kore'ye giderken de Japonya'daki muhteşem, eee, olaylardan sonra dedim ki, a, harika her yer böyle herhâlde. Orada da bu olumlu ön yargılarımı kıran birtakım olumsuzluklarla karşılaştım. Tabii, kişisel deneyim yani. Evet. <chuckles>
Hıh. Evet. Normal. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Hiç önemli değil. Evet. A! Hımm, anladım. Böyle genel olarak değil de daha benim kişisel yaşadığım deneyimler olarak bahsediyorsun.
Evet, biraz üst üste geldi. <chuckles>
Hımm, peki bunlar tekrar kırılmış ön yargıları kurmana sebep oldu mu? Ben, ön yargılarım da haklıymışım ya falan diye? <laughs> Haklıyım, önyargılarım da. <chuckles> Boşu boşuna kırdırttınız. <chuckles>
<chuckles> <laughs> Şey diyormuşum işte, haklıyım. Ya şöyle oldu <chuckles> yani; orada bir, <chuckles> aynen, keşke kırmasaydım falan. Ya şöyle bir şey oldu; hakikaten dedim ki, eee, bu kadar da yani biraz dengede durmak gerektiğini fark ettim. Ne ön yargılı olmak ne de ön yargılarını, eee, yani ön yargı diye bir şeye sahip olmamak gerekiyor ama çok da böyle pozitif de yaklaşmamak gerekiyor sanırım ki, evet. <laughs> Kesinlikle. Yani, o, Japonya da zaten bambaşka bir olaydı. Eee, o kadar cesaret edemedim. Busan ve Seul'da kaldım. Japonya kadar çok, eee, şehir gezemedim, eee, Güney Kore'de ama, eee, orada daha şeydi. Tabii ki hissediyorsun yani; mesela otostop çektiğim adam para istedi benden yani. Otostopun, eee, felsefesine aykırı ya. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Hıı. Evet. <chuckles> Her suşi yemeğe çağırına gitmemek gerekiyor diyorsun. <laughs> Hı hı. Harika. Hımm, a, kardeşim, <chuckles> temel konseptine aykırı; benden para istiyor. <laughs> Çok enteresan. Eee, peki, orada mesela, eee, Asya yemeklerini sevdiğini tahmin ediyorum. Farzayı varsayıyorum, Eee, orada yeme içme işlerini nasıl hallettin? Çünkü Türk kültüründen uzak bir yemek kültürleri var aslında. O da mesela bir ön yargı mıydı senin için?
Aynen. Hani, çok şaşırdığım olaylar olmuştu ama. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Eee, evet, kesinlikle.